Eee, sana göre ait olmak ne demek? Genelde ait olmayı duyunca ne hissediyorsun? Nasıl hissediyorsun?
Ya, aslında bu ait olma kelimesi, iii, benim birkaç yıl önce tanıştığım, ııı, bir kelime olabilir. Daha fazla hissettim bana göre ait olmak ne demek veya bir, bu yere ait miyim, diye.
Hı hı. Peki, eee, ait olmak kelimesini duyunca ilk olarak aklına ne geliyor?
Yani Eee, yaklaşık, işte, 3 sene önce, iii, ülke değiştirdim. E
Hı hı.
Doğup büyüdüğüm ülkeden ayrıldım, işte, Hollanda'ya geldim. Burada aslında ait olmak ne demekmiş veya, işte, ait olmamak ne demekmiş, ııı, onu öğrenmeye başladım. Onu fazlasıyla hissettim diyebilirim.
Hı hı. Evet. Eee, ülke değiştirmek tabii ki zor olabilir. Farklı bir, eee, yere yerleşmek, farklı bir kültüre alışmak. Peki, eee, bu süreçte
Kesinlikle.
taşındığın ülkeye ait olmayı başarabildin mi? Nasıl zorluklarla karşılaştın?
Yani, aslında ki, eee, en büyük nokta da bu zaten. Ait olmayı başardığımı söyleyemem. Eee, hani, bir gün başarabilecek miyim ondan da emin değilim açıkçası. Çünkü, iii, birçok zaman da buraya ait değilim, işte, bu şu anda yaşadığım bu ülkeye, işte, Hollanda'ya ait olmadığımı E, bu Hollanda'nın özelinde de bir şey değil, yani, muhtemelen bu başka bir ülk İspanya da olsaydı veya, işte, İtalya da olsaydı bu böyle olacaktı. Eee, birçok zamanda ait olmadığımı hissediyorum aslında.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Peki, bu z zorluk yaşadığın, ait olma hissini yaşayamadığın, eee, durumda adaptasyon sürecini nasıl halletmeye çalışıyorsun? Ne gibi, eee, farklı hareketler, farklı aksiyonlar alıyorsun ki, eee, ait olmayı hissedebilesin?
Yani. Tabii, bir şeyler deniyorum, denemek zorundayım yoksa, eee, iyice oyundan koparım hissiyatım var. Olabildiğince sosyalleşmeye çalışıyorum aslında ama, eee, bu yetiyor mu, ııı, ıh, yetmediğini düşünüyorum. Çünkü, ya, en basitinden bir örnek vereceğim, mesela İstanbul'dayken, böyle, sokağa çıktığımda, eee, orada hayat zaten sokakta akıyor, eee, işte, esnafıyla, eee, marketiyle, işte, herhangi bir sokakta gördüğüm bir insanla sohbete başlayan bir insandım. Eee, başlı başına zaten bu yaşadığım, ülkede, böyle, eee, sohbetler, eee, böyle, diyaloglar olmuyor. O bile beni, böyle, "Ya, ben neredeyim, ııı, gerçekten ne yapıyorum?" hissiyatı veriyor aslında bana.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Yani, tabii ki doğup büyüdüğün yerde, eee, ait olma hissini yaşamak, oradaki esnafla muhabbet etmek bile dışarıya çıktığında sosyalleşmek bile, eee, ait olmayı hissettirebilir. Daha kolay olacaktır.
Hı hı. Kesinlikle.
Peki, yakın zamanda, eee, bir şeylerin değişeceğini düşünüyor musun bu konuda? Eee, yani, ileriye dönük planlarında bir değişiklik oldu mu bu ait olamama hissi yüzünden?
Yani, şöyle, eee, evet, benim için kritik bir nokta bu. Planlarımı değiştirmeyi düşünmüyorum ama, eee, buraya ait olacağımı da düşünmüyorum. Yani, eee, çoğu zaman da ikilemde kaldığım da oluyor, açıkçası. Ama eee, %100 bu ait olma, yani, şöyle, eee, şu anda yaşadığım ülkede ayaklarım yere basmıyor. Yani, o güveni hissetmiyorum. O
Hı hı. Hı hı. Hı hı.
kendimi rahat konfor alanında kesinlikle hissetmiyorum. Sürekli, böyle, huzursuzum. Eee, dolayısıyla, hani, böyle, her an gidecekmişsin gibi his, bir yerde bir misafirsindir, ya, o hissiyat var sürekli bende. O da, işte, eee, zaman zaman mutsuz edebiliyor beni.
Evet. Hı hı. <sniffs> Tabii, bir yerde misafirmiş gibi hissetmenin, eee, senin için zor olduğunu anlıyorum. Eee, peki ne olsaydı daha çok ait hissederdim diyebiliyorsun? Tamam, farklı bir ülkedesin. Eee, ailen, arkadaşların, sosyal çevren değişti. Eee, ama en azından şu olsaydı daha fazla ait hissedebilirdim dediğin bir şey var mı?
Hı hı. Ne olabilir, ne olabilir? Emm, farklı dil konuşuluyor, işte, eee, kültür bambaşka, ailem burada değil
Hı hı. Hı hı.
hava bambaşka, hani, bunlardan hangisini, böyle, eee, acil durum olarak alsam biraz daha kendimi iyi hissederdim? Belki ailemin tamamı burada olsa, eee, çünkü böyle insanlar, eee, farklı ülkelerden gelmiş, zamanında göçmüş ve 2'nci jenerasyon, 3'üncü jenerasyonunu yaşayan aileler var. Onlar biraz daha kendilerini buraya ait hissediyorlar. E, belki de burada doğdukları için, doğup büyüdükleri ve bu dili konuştukları için, ha, bu arada, dil de çok önemli, yani, bu dili ana dilin gibi konuşmak da çok önemli sanki.
Hı hı. Hı hı. Tabii ki. Kesinlikle katılıyorum. Eee, peki bu süreçte ailenin gidip gelmesi gibi bir durum oldu mu hiç? Yani, eee, seni ziyaret ettiler mi? Se bu süreci senin için kolaylaştırmaya çalıştılar mı? Bu, geldiklerinde ve gittiklerinde sana ne hissettirdi?
Evet. Yani, eee, evet, onlar da geldi, ben de gittim, eee, Türkiye'ye ziyarete. Ama gittiğimde çok keyifli hissediyorum, dönüyorum, bir düşüş oluyor mental olarak. İşte, ailem beni ziyarete geliyor, keyifli, gülüyoruz, eğleniyoruz, "ha ha, hi hi" ondan sonra gidiyorlar, eee, hayatın acı gerçekleri falan filan. Eee, tabii her insan da böyle değildir büyük ihtimalle ama tabii ben biraz daha bu konularda duygusal, eee, ve, emm, aidiyetçi bir yapım var. Yani, eee, bir yerlere, bir şeylere hep, böyle, ait olduğumu hissettim. Dolayısıyla bu eksiklik oldukça fazla bende.
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Anlıyorum. Tabii ki bu kişiden kişiye farklılık gösterebilir, karakterden karaktere farklılık gösterebilir. Eee, peki bu süreçte
dil bariyerinin de problem olduğunu söyledin, eee, sosyal farklı kültürlerin olduğunu da söyledin. Eee, peki yaşadığın yere, geldiğin yerden bir karşılaştırma yaptığın zaman, eee, hangi şeyler daha yakın geliyor? Yani, her şey mi çok uzak, birbirinden çok farklı, yoksa bazı benzerlikler var mı? Seni orada tutmaya, eee, yakın olabilecek şeyler var mı?
%100 Hımm. Evet, tabii ki beni burada tutmaya yakın olan, daha iyi olan şeyler var, öyle söyleyeyim. Eee, yani, Türkiye'ye göre daha farklı. Bir kere kural, eee, benim de kuralcı yapım olmasından dolayı, bu ülke kurallara uyan bir ülke. Daha fazla uyan bir ülke. Eee, o açıdan yakınım mesela ben. Hani, eee, sonuçta Türkiye'de bunun eksikliğini hissediyordum ama, eee, 180 derece farklı bir yapıya sahip, ya, bambaşka, malzemeler tamamen farklı. Yani, belki bir Güney bir ülkesine gitseydim daha, böyle, sıcak, emm, cana yakın insanların olduğu, eee, burada biraz daha insanlar daha soğuklar. Eee, onların yapıları böyle, saygı duyuyorum, böyle yetişmişler. Kesinlikle onlar için normal bu. Ama, işte, benim için, eee, normal olan taraf bu değil maalesef. Dolayısıyla
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı.
kendimi yakın hissettiğim şeyler buranın doğruları, eee, ama benim eskilerim değil, öyle söyleyeyim.
Evet. Anladım, tabii ki, eee, bölgeden bölgeye insanların karakterleri, sosyal yapıları farklılık gösterebilir ve bu seninle, eee, birebir uymayabilir. Eee, peki en başta a Hollanda'yı seçmendeki sebep neydi? Farklı bir ülkeye daha çok ait olabileceğini düşünüp neden değerlendirmedin? Eee, neden Hollanda'yı seçtin? Bana biraz bundan bahseder misin?
Aynen öyle. Eh, burada fırsatlar vardı açıkçası, zaten, hani, söylediğim gibi, nereye gidersem gideyim belli bir, eee, yaştan sonra, ııı, orası bana her türlü zor gelecekti, kendime ait hissetmeyecektim. Bu, ne kadar Türk kültürüne yakın olsa bile, yani, Türk kültürü dünyanın her yerinden başka bir kültüre sahip, enteresan bir yapısı var. Eee, dolayısıyla, eee, fırsatlar vardı, burayı tercih ettim. Tabii ki bunları düşündüm, hani, adapte olamaz mıyım, olur muyum, vs. eee, ama, eee, bir şekilde hallederim diye düşündüm. Şu ana kadar hallettim mi? Hayır, tamamen halletmedim ama, eee, savaşmaya devam, sonuçta, yani.
Hı hı. <sniffs> Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Umarım yakın zamanda halledebilirsin ve savaşmaya devam ettiğin sürece başarabileceğine inanıyorum.
Ya, umarım inşallah, eee, yoksa kötü. Kötü olacak benim
Eee, farklı bir konuya değinmek istiyorum burada aslında, eee, ait olmak kısmında önemli şeylerden bir tanesi de yemek olabilir. Eee, özlediğin yemekler var mı? Oradaki yemeklerle, ye Türkiye'deki yemekleri karşılaştırdığında, eee, annenin yemeklerini mi özlüyorsun yoksa oradaki bazı yemekler Türk yemekleri olmasına rağmen daha mı iyi yapılıyor? Eee, yemek konusunda nasıl idare ediyorsun?
Lütfen, tabii. Oh. Yani şey bir adamımdır yemek konusunda, hani, ya, illa döner yiyeceğim, gidip döneri bulayım, işte, ne bileyim, bi herhangi bir Türk yemeğini kovalayan biri değilimdir. bulunduğum ülkenin yemek kültürüne, eee, ayak uydurmaya çalışıyorum ama, tabii ki
Hı hı. Hı hı.
eee, o yemeklerden ziyade o sofraları, o muhabbeti, hani, o, ııı, hani, rakı muhabbeti vardır ya, böyle, hani, onun sofrası vardır, onları özlüyorum. Hani, boğazda bir rakı içip bir balık yemek gibi. Arkadaşlarla, dostlarla zaten yemeği keyifli yapan da o tip detaylar bana göre. Yemeğin kendisinden ziyade o, eee, sofrayı, o ortamı, eee, daha izliyor i i özlüyorum diyebilirim. Yani, kesinlikle böyle bende bu. Eee, çünkü burada dışarı çıkıyorum yemek yemeye, eee, o aynı keyfi alamıyorum, yine kendimi çok ait hissetmiyorum aslında.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Peki, eee, orada Hollanda'da Türk arkadaşların var mı? Aynı kültürü paylaştığın, eee, aynı yemekleri yediğin, aynı şeyleri konuşabildiğin arkadaşların var mı? Varsa, eee, onlar bu süreçte senin gibi mi hissediyorlar yoksa, eee, farklı mı? Onlar kolay adapte olabildiler mi? Onlar oraya ait hissedebiliyorlar mı sence?
Var. Var. Hı hı. Valla, onlar benden bilmiyorum ama şey konusunda daha çok Türk marketten alışveriş yapıyorlar. Daha çok, ııı, Türk restoranına gidiyorlar gördüğüm kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla. İşte, bir Türk döneri arıyorlar vs. gibi ama, eee, ben öyle olmasam bile, eee, işin özetinde mesela arada toplanıyoruz, eee, kendi geleneksel yemeklerimizi yapıp yiyoruz. Çok keyifli, eee, vakit geçiyor. Hani, dedim ya, o yemeği yemekten ziyade o ortam, o muhabbet aslında, eee, keyif aldırıyor. Biraz daha kendimi, böyle, tamam, evet, hani, olacak bu iş gibi hissettiğim dakikalar oluyor, gel gelelim ki gerçeklere dönene kadar.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Anladım. Peki, şöyle düşünelim, diyelim ki çevrenden biri sana danıştı. İşte, ben, eee, Hollanda'ya ya da farklı bir ülkeye taşınmayı düşünüyorum, eee, ama adaptasyondan çekiniyorum. Nasıl bir, eee, yorumda bulunursun? Nasıl bir yönlendirmede bulunursun sen?
Hı hı. Gelmeyin abi, falan dermişim. <chuckles> Ya, burada, eee dil konuşmak çok önemli, yaş çok önemli. Ne kadar erken o kadar iyi. Eee, yani, 20'li yaşlarda olan bir insana, atıyorum, örnek veriyorum, üniversiteyi okumak için Türkiye'den ayrılacak, işte, liseyi bitirmiş, kesinlikle tavsiye ederim üniversiteyi okuması için. Eee, buyursun gelsin ama, eee, belli, yani, yaş ne kadar ilerledikçe o iş, adaptasyon o kadar zor oluyor. Tabii ki her insan aynı, eee, yapıda değil hem mental hem, eee, fiziksel açıdan ama, eee, biraz yaşın etkisi, biraz çevrenin etkisi, tek mi gelecek, aileyle mi gelecek? E, deneyimlerimi paylaşıyorum, yani, eee, genelde de çok, ııı, hani, buyur gelden ziyade zorlanacağını söylüyorum açıkçası.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Yani, eee, kendi tecrübelerinden yola çıkarak, eee, daha net, daha, eee, açık bir yorumda bulunup insanları, eee, yönlendirmektense sadece fikirlerini paylaşacaksın anladığım kadarıyla.
Aynen. Ya, fikirlerimi paylaşıyorum, eee, olabildiğince dürüst olmaya çalışıyorum. Hani, şey değilim o konuda, hani, gel ya, burası çok güzel, yapmıyorum. Yani, hani, eksilerinden de pay paylaşıyorum ki bana göre çok eksileri var. Eee, ama, tabii, sonuçta herkesin kararı kendine.
Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, ya, en başta, şu anda farklı bir planım yok. Adapte olamadım, eee, ama, eee, dönmeyi de düşünmüyorum gibi bir söylemde bulunmuştun. Eee, peki, karşılaştırdığın zaman, eee, hiç böyle oturup artıları eksileri bir kâğıda yazıp ya da kafanda kurup artıları bunlar, o yüzden burada kalıyorum. Eksileri bunlar. Bu yüzden dönmüyorum gibi, eee, bir düşüncen oldu mu hiç? Bunu bir, eee, ciddi, bir, şekilde değerlendirdin mi hiç?
Hı hı. Evet. Ya, kesinlikle oldu. Eee, artılar ağır basıyor. O yüzden buradayım zaten. Eee, bunu da sürekli, böyle, bu anketi mi, yani, anket diyebilirim aslında. Yıllık, eee, dönemlerde, hatta 6 aylık dönemlerde ailemle yapıyorum. İşte, artılar, eksiler, eee, nedir, ne değildir? Buraya ait olmasam da beni burada tutmam yani, olmam gereken artılar, aaa, fazla, ba ağır basıyor. Dolayısıyla da, ııı, burada, ııı, beni, evet, burada kalmalıyım, denemeliyim. Olabildiğince buraya ait olmak için de elimden geldiğince hareket etmeliyim düşüncesine, eee, savuruyor aslında.
Hı hı. <sniffs> Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Eee, artıları, eksileri tabii ki bir kenara yazıp bunları düşünüp karar vermek, eee, en mantıklısı. Eee, peki, sana, eee, son bir soru sormak istiyorum bu konuda. Eee, hiç, böyle, artık ben dönüyorum raddesine kadar geldin mi? Eee, geldiysen buradan ne döndürdü seni ya da, eee, bir kendince bir fi psikolojik bir baskı var mı üzerinde ya da başka bir toplumsal baskı, dönersem yapamadı gibi düşünürler mi? Ya da ben yapamadım diye düşünür müyüm gibi bir düşüncen oldu mu hiç?
Aynen öyle. Lütfen. Geldim. Ya, dürüst olacağım, o da var. Yani, eee, dönmek benim için, hani, yapamadığı hissiyatı da veriyor. Hani, döndü, yapamadı. Bir de dönersem bu sefer buraya da çok alıştım. Eee, Türkiye'nin eski dinamiklerine, eee, adapte olabilecek miyim? Ondan da şüpheliyim. Eee, e, artılar da hâlihazırda ağır basıyorken denemeye, mücadeleye, eee, tırmalamaya devam ediyorum. Eee, dönmeye şu anda yakın değilim ama çok ol yakın olduğum zamanlar oldu ilk başlarda. Eee, çünkü mental olarak da yalnız hissettim kendimi, psikolojik olarak da iyi hissetmedim ama, eee, şu anda tırmalamaya, savaşmaya, eee, mücadeleye devam. Biraz daha böyle kendim buraya ait olmak için, işte, dilini, vs.sini de iyice öğrenmeye çalışıyorum ki o da bir, eee, aslında önemli bir etmen. Eee, ait olmak için de elimden geleni yapmaya çalışacağım aslında.
Hı hı. E, tabii ki. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Ya, her şeyi detaylıca düşünüp kendi kararlarını mantıklı bir çerçevede vermeye çalışmışsın ve bu fikirlerini bize eee, bana çok güzel anlattın. Çok teşekkür ediyorum bu fikirlerin için. Konuşmak bir zevkti. Görüşürüz.
Evet. Keyifliydi benim için de çok teşekkürler, görüşmek üzere.